ใช่ค่ะ คือเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นน่ะ ก็คือคนที่มาด้วยอะค่ะ เขาก็สามารถที่จะบอกเราได้ เพราะฉะนั้นน่ะ การทำงานเป็นทีมเวลาที่เกิดอย่างเงี้ยค่ะ เกิดเวลาเจ็บป่วยขึ้นบนเครื่องบิน อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็คือแต่ละคนจะต้องรู้หน้าที่ตัวเอง แล้วเราอะเป็นหัวหน้า โดยปกติแล้วอะค่ะ ก็คือถ้าเราเป็นคนเจอคนแรก เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือใช่ไหมคะ อันเนี้ยเราเป็นคนเช็กให้เรียบร้อยแล้วว่า โอเค ผู้โดยสารมี เป็นประมาณนี้ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาช็อก อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็เหมือนประกาศ มีน้องคนหนึ่งอะ เราก็เรียกเขาอะไปประกาศ ประกาศหาญาติ หรือหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า แบบ เออ มีผู้โดยสารท่านไหนที่แบบเป็นญาติที่เนี่ยหายตัวไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปรากฏว่า อา ญาติเขาก็เลยมาเล่าให้เราฟังในระหว่างนั้นเองอะค่ะ เราก็คือเหมือนจะต้องให้น้องอีกคนหนึ่งอะ คอยดูแลผู้โดยสารที่ป่วยอยู่เนาะ อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาล้มตึงไปอะ แต่เขา ใช่ค่ะ แต่ ใช่ค่ะ แต่ว่าเขาอะไม่ได้หมดสตินะคะ คือเหมือนเขายังมีสติอยู่ แต่ว่าเหมือนอยู่ ๆ เขาก็เป็นลมล้มพับไปอะ เออ ซึ่งเราก็ต้องดูว่า เออ เขาแบบหัว ศีรษะ อะไรอย่างเงี้ย มีแบบอะไรบาดเจ็บไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือให้น้องอีกคนหนึ่งอะเป็นคนดูแล อา หลังจากที่เราก็เหมือน Assign งานไปเรื่อย ๆ เนาะ ก็เหมือนมอบหมายงานให้แต่ละคนเนี่ย อะ ทำงานไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในระหว่างที่ดูแลเราก็มีการประกาศหาคุณหมอ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ แล้วประกาศเจอไหมคะ? อืม คือตอนนี้เครื่องกำลังบินเลย กำลังบินอยู่เลยใช่ไหมคะ? อา เข้าใจแล้ว อืม ค่ะ
อืม เพราะว่าท่านแก่แล้วเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ก็โชคดีมากค่ะ วันนั้นน่ะมีคุณหมอขึ้นเครื่องพอดี โดยปกติแล้วอะ ของเราอะมันจะไม่มี ไม่มีคุณหมอประจำเนาะ ก็ให้คุณหมออะมา ใช่ค่ะ ก็คือให้คุณหมออะมาช่วยดูแล ในระหว่างนั้นเอง เราก็ให้น้องอะคอยเก็บข้อมูลจากทั้งคุณหมอ แล้วก็ อ่า จากญาติของคนไข้เนาะว่า เออ เขาเป็นอย่างงี้ ๆ เพราะเขามียาส่วนตัวด้วย อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วเราอะก็คือต้องคอยสื่อสารกับทางข้างใน ก็คือกัปตันบนไฟลต์ว่า เกิดเหตุอะไรขึ้น อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีหมอ อะไรอย่างเงี้ย เราบางทีต้องใช้ เขาเรียกกันว่า "Medlink" นะคะ ก็คือติดต่อกับคุณหมอทางด้านล่างนะคะ ทางภาคพื้นดิน อืม
อืม แล้ว แล้วเจอไหมคะ? บนเครื่องเนี่ย อยากจะรู้อะค่ะ อืม โอ้โฮ! โชคดีมากเลย ค่ะ อืม ค่ะ แล้ว อ๋อ ค่ะ อืม เราก็ต้องถามเขาเหรอคะว่า อืม ต้องทำยังไงกันต่อไป อะไรอย่างงี้เหรอคะ?